Ah, par contre, j'aime bien, j'ai déjà, heu, testé la méditation, essayer d'en faire, heu, tous les jours. Bon, j'ai pas réussi à tenir l'habitude mais j'ai essayé, heu, 10 minutes tous les jours et en fait, je trouve, heu, c'est différent, il faut pas le prendre comme un sport, heu, c'est c'est quelque chose, heu, qui qui qui réduit ton stress, c'est sûr, mais pour moi c'est pas comme un sport.
OK. <chuckles> Ouais. Toi, clairement, ça peut pas remplacer ouais, je suis d'accord avec toi, moi aussi, heu, tu essaies de prendre un peu je l'ai plutôt eu fait dans des situations où je pouvais pas faire du sport, heu, j'ai un enfant en bas âge exactement, j'ai un enfant en bas âge et tu sais, des fois, bah, forcément, tes nerfs sont un peu à rude épreuves, heu et là, tu vois, je prends quelques minutes pour moi-même et c'est à ce moment-là que la méditation intervient mais parce que je suis pas en capacité de pouvoir prendre mes baskets et d'aller courir
Qu'est ce que tu en penses? Non. Ah, pour compenser? D'accord. Ouais. Parce que du coup, toi, tu as besoin plus de, hem, de paix, de stress, de enfin de non, au contraire, de décompresser et du coup, la méditation, heu, ça ça fait ouais, c
donc plus pour la Bah, elle m'aide à me recanaliser, tu sais, à pas perdre, heu, à pas perdre, heu, entre guillemets «le contrôle», à pas t'énerver, à pas crier, parce que crier, c'est absolument pas productif, heu, mais elle est un palliatif, quoi. C'est parce qu'à ce moment-là, heu, si je pouvais soulever une barre de 90 kilogrammes, j'aurais préféré, tu vois, <laughs> mais bon, avec un enfant en bas âge sur le côté, tu peux pas
Ouais. Ouais. D'accord. Ouais, ça c'est compliqué.
donc, à mon sens, ça remplace pas mais c'est un palliatif.
Tu vas pas soulever l'enfant, heu, en deadlift ou quoi, c'est
J ben, j'ai pas essayé mais ça pourrait être envisagé de faire un deadlift ouais, bah, il fait à peine 12 kilogrammes alors, bon, c'est pas ouais, non, c'est pas c'est pas vraiment ouais, c'est pas le deadlift de l'année mais ouais et et et la pratique régulière, heu, du sport, tu as vu un changement sur ta façon de réagir
On peut pas essayer, ouais. <chuckles> Ça pourrait peut-être calmer les 2. Ah ouais, c'est facile, <chuckles> il faut attendre qu'il grandisse un peu. Heu, régulière, ouais, bah, en fait, j'ai vu le changement quand quand tu arrêtes le sport, en fait, heu, c'est vrai qu'on je pense qu'on a tous eu des phases où, on a arrêté pendant quelques mois et heu, bah, en fait, c'est assez subtil pour moi, enfin en tout cas, de ce que j'ai de mon expérience. Tu arrêtes, puis bon, heu, voilà, le le temps passe et puis tu te sens un peu moins bien et tu sais pas trop pourquoi et puis dès que tu reprends le sport, c'est là que tu te dis: «Ah! C'est vrai que c'est ça qui manquait!»
au stress surtout? Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai. Ah oui, je c'est ce qui manquait. Mmh.
mais c'est subtil, heu, tu te dis pas: «Ah, là, je vais moins bien direct». Ah non, c'est le sport qui qui me manque, en fait, enfin, je c'est qu'une fois que j'ai repris que, heu
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu te sens un peu plus fatigué, un peu plus irrité mais pas non plus de là à être, heu, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, j'ai eu un enfant, donc j'ai dû arrêter le sport, heu, quelques mois et je vois bien ce que tu veux dire alors bon, la fatigue était quand même bien présente mais <chuckles> mais je vois ce que tu veux dire ou tu sens que, heu, ouais, je com je comprends complètement je comprends complètement.
Ouais, anxieux, voilà. Mmh. Ouais. Et en parlant du sport, est-ce que toi tu penses qu'on en parle, heu, assez dans la société d'aujourd'hui?